Ho capito, ma, ehm, uhm, dici che ecco cioè, co dal punto di vista registico gli attori ti sembrano, insomma, re reggono questi ruoli, questa rappresentazione italiana?
Mh-mh. Beh, allora, ehm, dipende perché ce ne sono ce ne sono tanti, no? Ma i protagonisti sì, assolutamente sono veramente, veramente bravi e probabilmente anche diretti molto bene. Ehm, nella prima stagione il regista era, mhmm, un altro, infatti poi questo regista è venuto a mancare e, mhmm
Ah! Okay.
praticamente, ehm
Vedere cambio di regia, diciamo dalla prima alla seconda.
Sì, sì, sì, perché nella prima era Alessandro D'Alatri, solo che poi appunto ripeto è venuto a mancare, quindi poi si vede una regia un po' diversa. Ehm, e probabilmente anche u un cambio di rotta nella scrittura, perché, mhmm, è sembrato un po' distaccata la seconda stagione rispetto alla prima. Sembrava che volessero andare in una direzione che poi non hanno tanto rispettato nella seconda. Si sono un po' distaccati dalla serie originale di cui ti parlavo, quella catalana, ehm sì. E però dico, i gli attori principali sono veramente tanto bravi. Poi vabbè, Alessandro Gasman, lo sappiamo tutti, è un po' un un un volto molto noto della televisione italiana, soprattutto del cinema italiano. Ehm, poi c'è anche Claudia Pandolfi, che anche lei è molto brava, e i 2 attori protagonisti che ti dicevo, quelli, i 2 giovani, Gavino e Maupas, loro sono anche veramente molto credibili nei loro ruoli. Poi magari c'è
Ho capito. Beh sì, perché appunto è fondamentale avere una recitazione decente, perché sennò si rappresenta poco e niente, diciamo, e riesci a a seguire poco la stor
Sì. Sì, sì, sì, sì. Esatto, come succede con qualcuno dei secondari, che invece non non hanno un un livello altissimo, ecco, lo percepisci subito.
Eh sì, è un peccato perché poi appunto se trovi bravi attori secondari comunque, cioè nel senso non è che che sono di serie B, uhm, le parti danno un protagonista per cui
Esatto. Esattamente.
non lo so, distruggi un po' appunto l'immaginario. <clears throat>
Mh-mh. Sì. Lo rendi anche meno credibile forse, perché poi dici: "Vabbè, <chuckles> qui si vede che è finto".
Assolutamente. Sì, come se ci fossero dei bravissimi attori e poi le marionette attorno che, eh, dici: "Vabbè, ma un po' imbarazzante anche".
Esattamente. Esatto. <chuckles>
Eh purtroppo molte volte l'Italia si perde in queste cose, devo dire, eh.
Sì, sono d'accordo. Sì, sì, anche perché mh-mh.
Ehm vai scusami, non volevo interromperti. <chuckles>
No, no, no, vai tu, vai tu.